آآ ع العلاقات، طبعًا، يعني أنا شايف إن التكنولوجيا طبعًا، آآ قَ -قَ قربِتنا في الناحية دي، عشان أنا في مثلًا أنا كان عندي علاقات آآ كان عندي ع آآ، يعني كان عندي أصدقائي مثلًا، آآ متربي معاهم، فأنا لمّا سافرت كُنت مبسوط جدًا إن في تكنولوجيا، في تليفون أعرف أكلّمهُم، في PlayStation أعرف ألعب معاهم، في تلفزيون نعرف أنتفرّج على نفْس الحاجة لو عايزين نتفرج على فيلم مثلًا والّا حاجة. فطبعًا شايف إنّها قَ قرّبِتنا جدًا، وفي نفْس الوقت أنا شايف إن التكنولوجيا برضه قرّبت إن، آآ، إنّك خف أو سهّلِت إنّك ت تتعرف على ناس ج جديدة. أنت عندَك زمان عشان تروح تتعرف على ناس جـد جديدة، كان الموضوع مُمكن يكون صعب بالذات للناس اللي ما ب ما بيتكلّموش كتير، بيتكسفوا يتكلموا، بيتكسفوا يروحوا يتعرفوا على ناس. عندَك النهارده التكنولوجيا، آآ، بقى فيه applications تعرفَك على ناس، بقى فيه آآ آآ، ب بقى فيه عـل آه، فيه فيه حاجات كتيرة مُمكن تساعدك إنّك تتعرف على ناس. فطبعًا الموضوع جميل جدًا. أنت إيه إيه رأيك في الموضوع ده؟
امم. إمم. نعم. اهم. اهم. اهم. نعم. إمم. إمم. إمم. اهم. نعم. منصات كتيرة يعني، أيوه صحيح. والله أنا، أ يعني الكلام اللي حضرتك ذكرته فعلًا يعني كلام كلام جميل فعلًا ويؤخذ بالاعتبار، ولكن أنا ب بانظر لها من جانب إنّه آآ يمكن التكنولوجيا خلّت ال الود والتقارب الأُسري والعائلي، وال ال خ يعني خلّت ال ال أ يعني النقطة دِيَّة أقل بنسبة كبيرة. دلوقتي بنعتمد بش بقينا نعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، يعني مثلًا، لو فيه ظرف أو أمور أو مناسبة خلّينا نقول، حصلت عند آآ أهالينا أو أصدقائنا أو جِيراننا، كُنّا دايمًا على طول بنزور الناس دِيَّة وبنودّهم وبنبقى موجودين معاهم، دلوقتي الموضوع بق بقى بيقتصر على مُكالمة أو رسالة بالضبط، ب بيقتصر على مكالمة أو رسالة، وبالتالي خلاص أنا عملت الواجب كده، أو إن أنا خلاص ما فيش داعي ما فيش داعي إن أنا أروح أو إن أنا أكون متواجد، أو
طبعًا. آه. حلو، حلو. آه. حلو. طبعًا، طبعًا أكيد. بقى مُختلف، جدًا. بالضبط. عملت اللي عليَّ، بالضبط. بالضبط، ود وده غَلط، طبعًا.